Mm, sa katunayan hindi ko alam gagawin ko that time eh kasi parang natulala nalang ako tapos siyempre first time hindi ko pa alam gagawin tapos, ah, nung time kasi na yun napakausap ko pa siya sa tatay ko kasi yun siyempre as, ah, mga magulang natin nandiyan sila para gumabay sa atin. Pero sinasabihan niya na kasi ako nung time na yun na parang, "'Wag na kaya baka hindi totoo tsaka 'wag kang maniniwala na magbibigay ka kaagad ng bayad tapos ganiyan." Eh hindi ko pinakinggan, eh kailangan na kailangan ko na kasi, yun din mali ko. So, siyempre natakot nalang din ako, na-stress na kasi ako, baka mas lalo ako ma-stress kapag nalaman din pa sa'min, sum gumawa pa akong hakbang. Tapos parang hindi ko na rin talaga alam gagawin ko eh. So, ang ginawa ko nalang, ah, pina-report ko nalang din sa mga kaibigan ko yung profile nun hanggang sa mawala tapos hanggang binlock ko nalang din siya, gano'n.
Oo. At tsa oo, totoo. Oo. Ayan, oo. Mm. Ah, oo. Mm, at least may ginawa kang hakbang, 'no? Pero yung eto, nagtataka lang ako doon sa kasi nag nagsend siya ng ID tsaka ng picture niya, siya ba talaga yun or gumamit lang siya ng ibang tao, sa tingin mo kaya?
Oo. Oo. Ayun. Ayun yung pinakamali ko talaga hindi ko kinila kinilatis ng husto. So, ang ginawa ko sinearch ko, hinanap ko yung pangalan nung sa ID tapos nung nakita-kita ko dun sa mismong Facebook, na-scam din pala siya nun. Yun yung gu ginamit niyang ID yun yung tao na ini-scam niya ng una, na kinuha niya yung ID na yun tapos pinanggagamit sa scam, hindi talaga siya. So, sabi ko, "Ay, grabe," say ko at least naging aware na ako kahit na may valid-valid ID pa yan, di ba? Kahit may ganun na parang sabi ko, "Grabe naman nung scammer na 'to," talagang bata pa eh. Mahahalata mo talaga rin sa boses. So, yun, yun na parang sabi ko, "Mali ako." Dapat pala atleast sabi ko, "okey lang yan," atleast aware na ako sa sunod, gano'n.
Oo. Mm. Oo, yun. Ah. Oo, mm. Hindi pala talaga siya. Mm, ay, mm. Oo nga eh, 'no? <laughs> Oo. Mm. Ayan, ayun yung kahalagahan, 'no, may natutunan tayo. Pero kasi siguro hindi ka rin masisisi kasi first time mo nga at tsaka may mga ano eh, may mga sign syang binibigay na paniwalaan mo ako, ganiyan, kasi may ID nagsend pa di ba, may rider pa na picture. Kumbaga nandun yung ano eh, kahit sino yung, kumbaga, iisipin na, "ay, okey 'to," tapos maaawa ka pa kasi estudyante, di ba, para sa pag-aaral niya kumbaga gano'n, halo-halo na parang lalo na kung mabait kang tao parang talagang madali kang maaano din, di ba? Kasi o totoo yan. Pero ano ba sa tingin mo yung mga palatan nangyari din ba 'to sa ibang mga online shopping platforms like TikTok, Lazada, Shopee or sa Facebook marketplace mo lang ito na ng naranasan itong scamming?
Totoo. Totoo. Tama. Di ba kahit sino? Mm. Mm. Halo-halo na talaga. Madadala ka talaga. Mm. Oo.

Then hindi ko pa 'ta ko lang sa Facebook marketplace lang din talaga. Pero may pagkakataon namang nangyayari 'pag sha sa shopee naman din kasi nare-refund naman, maraming pagkakataon din na parang one time naman, 'di ba uso yung parang yung fan na Jisulife na siyempre mamahalin yun, 'di ba, gusto tapos may nakita ako sa Faceboo ay, sa Shopee na mura siya tapos okey naman yung mga reviews, tapos ang gaganda ng komento, sabi ko, "Uy okey 'to ah, ma mababang presyo. Tapos parang totoo talaga, may mga komento pa, reviews, okey," ganiyan. Tapos nung time nung gino ko na, "sige bilhin ko na 'to," ganiyan, kasi ako yung tipong taong praktikal kasi, yung gusto ko makakamura lang, makakatipid. Mm, 'di ba?
Oo. Ah, oo. Mm. Ayan, oo. Oo. Shopee. Madami, oo. Oo, 'yan. Mm. Saan ka makakatipid din, 'di ba, sa totoo lang, 'di ba? Sa mahal ng bilihin ngayon eh, mm.
Mm. Totoo lang, 'di si go, sige go. Tapos nung pagdating ng item sa'kin, grabe, ibang-iba talaga dun sa binili ko dun sa online. Tapos sabi ko, "Ano ba 'yan, bakit ito yung dumating sa akin." Sabi ko, "Hindi ito yung gusto ko na makita at yung binili ko talaga." Tapos ayun na, hanggang sa maganda naman, may refund naman din sa Shopee. Tapos hindi ko na ma-click yung page nung pinagbilihan ko na parang ano daw. Tapos ayaw na ma-open eh, kesyo wala na daw yun, ganiyan. Sabi ko, "Ano ba 'yan," buti na lang na-refund sa'kin yung pera, yun naman din mahalaga. Sabi ko, "Iba na talaga ngayon, grabe naman maski sa Shopee, kahit pa sabihin natin mataas na ratings" tapos me tapos may mga komento pala dun, parang scripted lang pala.
Ah, oo. Oo. Ay, yun lang, mm. Mm. Mm. Totoo. <laughs> Oo, kahit

Tanong ko lang ba, kung nagkaroon ka na ba ng pagkakataon or senaryo sa buhay mo na na-scam ka, online scams or na-phishing ka?
Hmm, sa ton sa katunayan po meron na pong karanasan sa online scams talaga, kaya masasabi ko hangga't maaari kung gusto natin talaga makaiwas ganiyan, sa ganyang online scam, mas maganda rin talagang personal na lang, talaga o kaya COD ganiyan. Sa'kin kasi, maibahagi ko lang ang nangyari kasi sa'kin niyan, meron ako isang bagay na bibilhin sa ganiyan mga social media, sa may Facebook ganiyan marketplace ganiyan hmm, eh, di tumitingin ako ng isang mobile phone na parang makakamura lang ako ganiyan kasi kailangan din kasi sa trabaho, parang ganon na may may backup phone ka ganiyan. So tumitingin ako ng iPhone para naman kahit papaano, eh, okey siya ganiyan so nagtingin ako may murang nakapost tapos, eh, babae pa siyempre iisipin natin ba kapwa nating babae baka mag-click kayo kaagad, maging okey 'yung usapan ninyo, ganiyan.
Mm. Oh. Oo. Mm. Ah, sige. Oh, oo, marketplace. Ay. Mm. Oo. Oo, mm.
So nag go ako sabi ko, "Uy okey 'to mura na 'to, ah, tapos iPhone" gan nakalimutan ko anong klaseng pinaka-iPhone siya kasi matagal na rin nangyari kung anong model, tapos ayun, ah, nagkausap kami miski thru call nagkausap talaga kami, okey naman 'yong transaction namin, then tinanong ko rin bakit niya binebenta so ang rason daw niya, um, kailangan daw kasi sa school ng pera estudyante daw siya mm, so parang ako talagang 'yung naantig puso ko na, "Ah, kailangan mo talaga ng pera na parang kaya mo binebe" so ako, ah, mm, naawa din ako tapos bata pa siya, tapos pi may pinakita siya saking valid ID na hawak niya, talagang picture ganiyan. So sabi ko, "Ah, bata pa nga, ah, tapos ang gandang bata," ganiyan tapos chineck ko naman 'yung profile niya, okey naman maraming photos tapos, may mga likes din sabi ko, "Okey, ah, baka talagang totoong siya 'to legit," sabi ko, "Baka talagang legit 'to," sabi ko, okey na kasi hindi pa naman din ako aware first time ko pa lang naranasan 'yun so nag go ako tapos talagang nag mm.
Kung anong model, oo, mm. Oo. Ah, okey estudyante pa lang siya, mm. Oo. Parang naawa ka rin 'no, nadagdag din 'yun, mm. Oh. Oo. Okey, mm, legit naman siya 'no sa tingin mo? Mm. Oo. Pero wait oo pero wait lang 'yung pagbili mo ba sa marketplace first time mo ito o nakakabili ka na before?
Hmm, first time, kaya parang hindi pa talaga ako aware sa may mga ganong pagkakataon. So ayun na, nangyari na biglang may mga picture siyang sinend na 'andiyan na 'yung rider, naka-pack na 'yung item, ang galing ang galing talaga napaniwala niya talaga ako. Tapos may picture siya rider na sinend na ay hawak nga 'yung, ah, 'yung paper bag na ganiyan-ganiyan. Tapos 'yung nakapagbayad na ako 'yun din pagkakamali ko kasi hindi pa naman din ako aware kasi, payment first daw gusto niya rin daw makasigurado ganiyan, so ako ayoko rin naman pag-isipan niya ako mm.
Ah, okey oo. Mm. Ayan, mm. Ah, mm, 'yung hmm.